हाँ जी, नमस्कार कैसे हैं आप भी?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
जी, जी। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और क्या अ उम, फ़िल्में देखना तो मुझे लगता है हर किसी को पसंद रहता है। और मुझे तो देखिए बहुत ज़्यादा फ़ पसंद है फ़िल्में देखना मैं अ, हर तरह की फ़िल्में, हर जगह की फ़िल्में देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखिए मुझे लगता है कि अ, फ़िल्में 2 तरह की देखिए होती हैं अ, एक होती हैं जैसे कि जो होती हैं कि थोड़ा-सा संदेश देती हैं। एक होती हैं जो सिर्फ़ मनोरंजन के लिए बनी रहती हैं उसमें कॉमेडी होता है, एक्शन होता है लेकिन कोई संदेश नहीं देती हैं। और एक मूवी ऐसी होती है कि जो अ, संदेश भी देती हैं और मनोरंजन के दृष्टिकोण से भी अच्छी होती हैं, तो अ, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो है फ़िल्में जो है मनोरंजन जो उनका मेन कार्य होता है वो मनोरंजन करना होता है और संदेश दे रही हैं तो वो देखिए मुझे लगता है अच्छी ही बात है प्लस पॉइंट है, लेकिन सबसे जो मेन फ़िल्मों का कार्य होता है वो मनोरंजन होता है। आपका क्या मानना है?
बिल्कुल। बिल्कुल। उजी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। बिल्कुल देखिए मैं कहूँगा कि ना आजकल तो जो आजकल जो बिल्कुल ही अभी नई-नई मूवी आई हैं, उनमें तो कोई सिर-पैर ही नहीं दिखाई देता देखो जो भी लोग देखकर आते हैं ना वो बहुत निराश होकर आते हैं। मैंने काफ़ी बारी देखा है कि लोग मतलब आ रहे हैं आजकल की जो मूवी हैं ना वो बहुत निराशा दे रही है उन्हें, लेकिन जो पहले की मूवी हुआ करती थीं ना अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे पीके मूवी थी, आपने सुनी होगी आमिर खान की उसको बारे में तो ना उसमें बहुत बढ़िया देखिए एक तो मनोरंजक भी बहुत थी वह और काफ़ी मतलब उसका एक अच्छा संदेश भी था हमारी जी ज़िंदगी में तो सबसे बढ़िया मूवी देखिए आजकल आपने देखा होगा हिट वही होती है, जिसमें ना एक एक हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए एक अच्छा संदेश हो। और दूसरी बात ये है कि मतलब हमारे और भी हम अ, मनोरंजन देखिए अगर कोई भी मूवी देखता है ना वो इसलिए देखता है क्योंकि उसको थोड़ा अपना समय अच्छे से बिताना है, मतलब थोड़ा एक तो उसका फ़ैमिली के साथ समय निकल जाता है और वो थोड़ा अच्छा म करे मतलब अपने मन के तनाव को थोड़ा दूर कर पाए। तो मनोरंजन तो देखिए ज़रूरी है ही मतलब अगर उसमें हो ना तो और बेहतर होगा ही। आपका क्या मानना है इस बारे
जी, जी। बिल्कुल। जी, जी। जी, जी। जी। हाँ।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
बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्क बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल देखिए, जैसे आपने बताया ना कि 3 इडियट्स जैसी मूवी तो बहुत ही मैं कहूँगा बेहतरीन है आज के समय में ना आप देखेंगे कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि उसमें ना जो ज़िंदगी के बारे में अच्छा बताया गया है कि आजकल जैसे ना मतलब पढ़ाई का हमारा सिस्टम ही ऐसा हो गया है कि बस रट्टा मारकर या मार्क्स लाने के लिए ही सब किया जाता है और इंसान अपनी नॉलेज के बारे में ना बिल्कुल कभी नहीं अपनी ज़िंदगी देखता और मैं कहूँगा ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी हैं, कि लोगों को ना ये समझ आनी चाहिए कि कैसे हमारी ज़िंदगी और बेहतर भी हो सकती है देखिए आजकल ना लोग इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते और कभी भी ये नहीं मानते कि वह और क्या बेहतर कर सकते हैं। और ऐसे संदेश ना मतलब हमारे जीवन को काफ़ी अच्छे तरीके से बदल भी देते हैं देखिए, काफ़ी ए, ना हमारी ज़िंदगी में हमें ये सीखना पड़ता है अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से और जो ऐसे-ऐसे संदेश देती है ना मूवी तो मतलब हमारे लिए काफ़ी बेहतर हो जाता है कि हमें इतने संदेश खुद से मतलब सीखना नहीं पड़ता उससे हमें पहले से ही पता है कि क्या-क्या हमें करना चाहिए जिससे हमारी ज़िंदगी और बेहतर होगी। आपका क्या मानना है इस बारे में?
जी, जी। जी। उजी, जी। जी। हाँ, देखिए बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ के अ, जब उ ऐसी फ़िल्में होती हैं और उसमें इतना अच्छा संदेश दिया गया होता तो क्या होता है ना फ़िल्में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं और, और उ उ बिल्कुल पारिवारिक जैसी फ़िल्में होती हैं उसको कोई भी देख सकता है और देखिए अ, फ़िल्म मेरा तो देखिए ये मानना है कि फ़िल्म में अ, संदेश अ, ज़रूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है अ, लेकिन ये ज़रूरी है कि फ़िल्म नकारात्मक ना हो देखिए अ, क्योंकि अ, जैसे मैं अगर एनिमल जैसी फ़िल्म की बात करूँ तो देखिए उसमें थोड़ा-सा नकारात्मकता दिखाई गई है उसमें अ, जो है देखिए कैसे गलत तरह से जो है किसी एक महिला के साथ बर्ताव करते हुए दिखाया गया है और और बहुत लोगों ने उसे अ, पसंद भी किया है। तो ये चीज़ देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा-सा गलत चीज़ है और मुझे लगता है कि जैसे फ़िल्म अगर मनोरंजन की दृष्टिकोण से अच्छी हो ना, तो उसको भी लोग बहुत पसंद करते हैं, आप देखिए पहले अगर फ़िल्में आती थी आप देखिए अ, हेरा-फेरी एक फ़िल्म आती थी कौ उसमें सिर्फ़ देखिए एक अच्छी कहानी और एक अच्छी कॉमेडी है, कलाकारों की जो एक्टिंग है वो बहुत अच्छी है। तो इस तरह की फ़िल्में जो है बनना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि मनोरंजन जो है फ़िल्मों का सबसे बे एक ब उम, बड़ा मक़सद होता है।
बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। बिल्कुल आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात बताई और देखिए, मनोरंजन होना ना एक मूवी का तो सबसे पहली चीज़ ही यही है कि इंसान मतलब अपने दिल-दिमाग को मतलब थोड़ा खुश कर सके तभी कोई भी मूवी देखता है, कोई भी कुछ और देखता है तो बिल्कुल, इन चीज़ों को ना हम अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें करते रहना चाहिए कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं देखिए अ, अगर कोई भी मूवी संदेश देती है ना अच्छा और एक अच्छा मनोरंजन करती है तो आपके सामने ये है कितनी ज़्यादा हिट जाती भी है और कितने लोग उसको पसंद भी करते हैं तो मैं कहूँगा बिल्कुल, है ना? हर समय की हर टाइप की मूवी भी होती है और मतलब ना जैसे अब कई चीज़ें होती हैं कि अगर संदेश वाली मूवी भी ना अब छोटे बच्चों को तो समझ आती नहीं इतने अच्छे से और मतलब मनोरंजन भी ऐसे प्रकार का होना चाहिए जो सारी फैमिली को समझ आए और इंसान को थोड़ा मतलब देखिए, जब अपने घरवालों के साथ हँस-खेलता है ना तो उसको और अच्छा लगता है अपनी ज़िंदगी का एक अलग आनंद आता है, आपका क्या मानना है इस बारे में?
जी, जी। जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, फ़िल्मों का देखिए बहुत अच्छा जुड़ाव भी रहता है अ, क्योंकि हम लोग अल अलग-अलग तरीके से जो है फ़िल्में देखते हुए आ रहे हैं, घरवालों के साथ देखिए फ़िल्में देखना अ, बहुत पसंद रहता है सभी को। और ये चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी रहती हैं अ, फ़िल्मों से देखते-देखते मुझे लगता है कि हम लोग धीरे-धीरे बड़े भी होते हैं, अगर आप देखिए तो अ, जैसे मैं अपने बचपन की बात करूँ तो मैं अपने घरवालों के साथ पिक्चर देखने जाता था फिर धीरे-धीरे ये चीज़ें मतलब एक व हैबिट में बन जाती है घर पे एक साथ हम लोग पिक्चरें देखते हैं और जो पिक्चर है उसे चीज़ें हम लोग देखते हैं वो जल्दी देखे सीखते भी हैं। तो मुझे लगता है ये चीज़ थोड़ा-सा ज़रूरी है अ, कि जो है पिक्चरों में जो है थोड़ा-सा अ, नकारात्मकता ना दिखाई जाए अ, फ़िल्म मनोरंजन के लिए बनाई जाए और उसको अच्छा कंटेन्ट दिखाया जाए। और इसी में देखिए मैं तारीफ़ भी करना चाहूँगा कि आजकल अ, एक तरफ जैसे बॉलीवुड सिनेमा है जो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि काफ़ी अ, अच्छी पिक्चरें नहीं बना रहा है जैसा शुरू ने आपने कहा था थोड़ा-सा ही ऊँटपटाँग फ़िल्में बना रहा है लेकिन जैसे साउथ हिट की बात की जाए अ, जैसे उम, म मैं बात करना चाहूँगा अ, ये मलयालम सिनेमाज़ की, तो वहाँ पे देखिए आप बहुत अच्छी बेहतरीन फ़िल्में आ रही हैं तो मुझे लगता है कि ऐसी फ़िल्मों को सराहना देना भी हम लोग का काम ही है।
बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। बिल्कु जी। बिल्कुल। आपने बिल्कुल अच्छी बात बताईं और ये चीज़ें ना मतलब हमें जितना हो सके उतना समझना चाहिए क्योंकि जितनी ये चीज़ें हमें सिखाती हैं और काफ़ी चीज़ें ना देखिए, कई बारी मूवी मतलब एक अलग तरीके के संदेश भी देके जाती है कि, मतलब आप देखिए, काफ़ी ना ऐसी मूवी हैं कि, हमें वह जीना भी सिखा देती हैं आप मैंने ना एक मूवी देखी थी कि खो गए हैं हम कहाँ। और उसमें ना ऐसी चीज़ें हैं मतलब आप लगा लीजिए जो आजकल ना लोग जिस बारे में बात नहीं कर पाते किन उन वो अपनी ज़िंदगी में फिर क्या-क्या करते रहते हैं मतलब बस उन्हें कुछ नहीं पता रहता है इन चीज़ों के बारे में लेकिन, ये बहुत ज़रूरी है कि ना हम अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे कदम पर लेकर जाएँ देखिए हम हमारे घर वाले शुरू से इतने पैसे लगाते हैं हमारे ऊपर कि हम अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी नौकरी करें। और अगर हम उन चीज़ों को ऐसे ही व्यर्थ जाने दे रहे हैं ना तो हमारे लिए यहाँ त काफ़ी एक गलत चीज़ बन जाती है और हमारे लिए बहुत एक बेकार मैं कहूँगा कि इंसान को ना, अच्छे-से वह कुछ अ, ढंग से सीख नहीं पाता, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ें ज़रूर हों। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि कोई ऐसी फ़िल्म आपने कभी देखी है क्या, जो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ हो, की लगा ली अ, आपको कभी इतना सोचने पे मजबूर कर दिया उसने?
जी। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल। जी। हाँ, देखिए ऐसी फ़िल्में आती हैं कि जो अ, हमको सोचने में मजबूर कर देती हैं और जैसे कभी भी कोई आर्मी ऑफिसर पे फ़िल्म बनती है जैसे हाल ही में आई थी सैम मन मानेकशॉ करके एक फ़िल्म आई थी सैम बहादूर करके। तो ऐसी फ़िल्में देखिए सोचने पे मजबूर कर देती हैं क्योंकि किसी भी आर्मी ऑफिसर पे जब कोई कहानी बनती है तो उसमें देखता देखने को मिलता है कि कैसे अ, कितना बलिदान दिया गया है उसके द्वारा और कितनी मेहनत की गई है उस व्यक्ति के द्वारा और हम लोग जो है समझ नहीं पाते हैं कि कितना मेहनत लगती है और कितना जो है अ, जो बलिदान देना पड़ता है किसी भी आर्मी ऑफिसर को। औ हम लोग को इस चीज़ की सराहना करनी चाहिए और उनका जो है, ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करना चाहिए।
जी। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। देखिए ये चीज़ें भी ना हमारे लिए काफ़ी मतलब मायने रखती हैं, क्योंकि अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ तो मैं शुरू से ही ऐसे मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूँ, तो देखिए मुझे तो बिल्कुल उस चीज़ की ना फ़क्र होता है और काफ़ी चीज़ें पता रहती हैं आर्मी के बारे में, फ़ौज के बारे में। लेकिन जो सिविलियन बच्चे होते हैं और या फिर जिन्होंने कभी इस बारे में सुना नहीं होता उन्हें ना पता नहीं होता कि फ़ौज में क्या-क्या चीज़ें होती हैं और कैसे हमारे देश की सुरक्षा की जाती है। और काफ़ी कुछ मतलब उन्हें ये आसान लगता है फिर जब उनको ऐसी मूवी देख के पता लगता है ना क्या-क्या उन्हें झेलना पड़ता है फ़ौजियों को या फिर क्या-क्या उन्हें महसूस करना पड़ता है, तब वे जा के काफ़ी मैं कहूँगा कि इन इंसान वो इस कर पाता है अपने आप को ठीक कर पाता है। आपका क्या मानना है इस बात
जी, जी। हाँ, हाँ। जी, जी। जी, जी। देखिए, बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और देखिए फ़िल्म में यही तो ख़ासियत होती है, जैसे आपने बताया कि आप मिलिट्री अ, थोड़े-से बैकग्राउंड से हैं। आपने आर्मी स्कूल से पढ़ाई की है, तो आप जैसे क्या है कि अ, आप जानते हैं, लेकिन हमार हम जैसे मैं एक सिविलियन हूँ, तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ये सब जानकारी क्या है ना कि हमको फ़िल्मों के ज़रिए मिलना काफ़ी आसान होता है, तो ये चीज़ देखिए फ़िल्मों की विशेषता होती है कि आपको अलग-अलग जो सोसाइटी की अलग-अलग दौर की कहानियाँ दिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, तो ये समझना बहुत आसान हो जाता है। जैसे आप देखिए हिस्ट्री की कहानी सुनाई दिखाई जाती है। जैसे लगान फ़िल्म की बात की जाए, तो उस समय के स्ट्रगल को दिखाया जाता है, तो ये फ़िल्मों में बड़ी अच्छी विशेषता होती है कि हम लोग को बहुत-सी जानकारियाँ मिल जाती हैं, जो हमको नहीं पता होती हैं, जिस मतलब सोसाइटी के हम लोग हिस्सा नहीं होते हैं।
बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। जी, बिल्कुल, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया और ना, ये चीज़ें मतलब हमारे ना मूवियों के द्वारा ही पता लगती हैं कि हम कैसे हैं और ना देखिए अपनी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें ऐसे हैं ए, क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी हैं कि आजकल ना लोग मतलब बिल्कुल इस बारे में उनको जानकारी नहीं होती, उनको आगे का पता नहीं होता कि वह कैसे और चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये चीज़ें होंगी अगर उनकी ज़िंदगी में, तो वह ज़रूर ये चीज़ें सीखेंगे अभी और भी काफ़ी तरीके से तो मतलब वो कर भी पाएँगे। आपका क्या मानना है?
जी, जी। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मुझे है कि देखिए अ, फ़िल्मों को उम उम उम, देखना और फ़िल्मों से सीखना बहुत ज़रूरी है। फ़िल्मों से, देखिए, क्या होता है ना कि हम लोग अलग-अलग, नई-नई जगहों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं और और थोड़ा-सा हम लोग को फिर जो है अ, अच्छा भी लगता है, नई-नई जगहों के बारे में जानना और फिर देखना, उसके बात में समझना। तो देखिए, फ़िल्म जो जो लगता है कि अ, अलग-अलग तरह की फ़िल्में देखना बहुत ज़रूरी रहता है। जैसे अ, विदेशों की अगर सीरीज़ वगैरह, फ़िल्म वगैरह अम, देखी जाए, तो उससे भी देखिए हम लोग को बहुत जानकारी मिलती है, वहाँ के जीवन के बारे में, वहाँ के जो स्कूल्स होते हैं, वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएँ होती हैं, वो सब चीज़ें हम लोग को फ़िल्मों के ज़रिए ही जानकारी मिल पाती है। क्योंकि देखिए अ, असल जीवन में तो हमारे लिए ये चीज़ें बहुत मुश्किल है कि हम लोग जो है अ, वहाँ जाएँ, रहें। लेकिन फ़िल्मों के ज़रिए ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि काफ़ी आसानी से हम लोग को समझ में आ जाती हैं।
बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताई भी ये चीज़ें और देखिए, कभी ना हमारी इन स अ, ज़िंदगी भी में भी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि ना अ, मतलब ये चीज़ें ना, जब हमें समझ आती हैं उसी से ही हैं कि अगर हम देखेंगे कि अ, हम कैसे-कैसे इन चीज़ों को और अच्छे-से कर सकते हैं। तभी हम ये चीज़ें सीख पाते हैं और चीज़ें उनसे भी हम ये कर पाते हैं। तो बिल्कुल, हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में और भी बिल्कुल ऐसी-ऐसी चीज़ें करके ही अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएँ ना, तो देखिए बहुत अच्छे संदेश हमें मिले होते हैं और काफ़ी हमें इन चीज़ों से सीखने को भी मिलता है। तो बिल्कुल, आपसे देखिए काफ़ी अच्छा लगा मुझे बात कर कर, काफ़ी अच्छी जानकारी भी दी आपने मुझे। और मैं आशा करूँगा कि आपसे दोबारा भी ज़रूर बात हो और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बारे में जानकारी भी दी।
जी, जी। जी, जी। जी, जी, मुझे भी बहुत अच्छा देखिए लगा आपसे बातचीत करके। मैं भी यही उम्मीद करूँगा कि आगे ऐसे ही आपसे बातचीत होती रहे। अ, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।